Ừm, đồng ý, đồng ý, đúng rồi. Ừm, chính xác. Trời ơi, chứ mình thấy, ưm, ơ, bóng đá là quá là nổi tiếng rồi, đúng hông? World Cup các kiểu nè, tới mùa là, trời ơi, rầm rộ, đi bão các kiểu. Ừ. <chuckles> Ừm, đúng rồi, đúng rồi, ừm, ừm.
Rất là thú vị. Wow! Ừm, <laughs> đúng rồi, trên toàn thế giới, đúng không? <laughs> Rầm rộ luôn! Rất là thú vị. Nói chung là khi mà theo những cái người chơi bóng đá đi, người ta thường theo dõi cả những cái trận đấu bên lề. Ví dụ như giải trong nước, quốc nội hoặc là những cái giải Ngoại hạng Anh, châu Âu nè, hoặc là hoặc là World Cup, Euro.
Ừm hứm, vậy hả? Ồ, đúng rồi, ừm hứm. Đúng, đúng, đúng. Ừm, đúng rồi. Ừm, chính xác. Ừm, ừm, mình thấy, kiểu, mình hiểu được cái chiến thuật ở trong trận đấu á, mình thấy rất là hay, đúng hông? Ừm, chứ kiểu mà coi coi đá vô hông thì nó cũng hổng có gì hay lắm, đúng hông? <laughs> Mình phải hiểu được cái chiến thuật của họ chơi như thế nào. Ừm, ừm. Ừm hứm. Sao, sao? Ờ, ờ, ừm.
Thú vị, đúng không? Ồ, đúng rồi đó. Wow, nói chung là nó mang lại cho mình cảm giác rất là đặc biệt đấy. Ồ. Đúng rồi Đúng rồi, wow, thú vị ghê. Nói chung là mình, ừm, nó cái bộ môn đấy nó cũng mang lại cho mình rằng là cảm giác rất là đặc biệt so mới những bộ môn khác đấy. Và như là bóng đá, đúng không? Thì nó trường tồn theo thời gian rồi. Nó là một môn mà cả thế giới ưa thích. Đó, mình hiểu về, ờ, những cái vị trí của những cầu thủ, đúng không? Rồi là những cái quốc gia, văn hóa, rồi là những kỹ thuật trong đấy nữa, rất là nhiều.
À, vậy hả? Wow, c cảm giác như thế nào ta? À há. Ừm hứm. Đúng, đúng, đúng, đúng. Chính xác. Ừm, đều chơi, đúng rồi, chính xác luôn, ừm. Ừm hứm. Ừm, đồng ý. Đúng rồi, vai trò này kia kia nọ nè. Ừm là hay. Ừm hứm, đúng rồi, đồng ý nha, trời, chiến thuật thì siêu nhiều luôn. <chuckles> Ờ, ờ, ờ. Đó, đó, đó.
Rất thú vị. <laughs> Đúng rồi. Wow, ừm, còn bạn thì sao, xem nào?
Thì hông biết là ờ, OK, ừm, sao, sao? À há, coi ừ, ừ.
Mình muốn hỏi bạn ví dụ như những cái bộ môn mà bạn vừa kể ra ấy, thì mang lại cho bạn cái cảm giác gì mà so khác biệt so với những bộ môn mà bạn chưa kể tên không?
Ừm. À, thì nói chung á, là gần đây là mình mới học mà, lặn thôi. Và mình cũng thực hiện được cái ước mơ của mình là lặn ở ngoài biển để chụp hình. Ờ, mình thấy rất là mãn nguyện. Và, kiểu như sao ta, mình tự học á, nên là mình càng thấy mình tự hào về bản thân mình nữa. Ừ, kiểu như vậy, ừm, ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Cảm ơn bạn. Thì nói chung á, là mình đặt mục tiêu như vậy để mình thực hiện được thì mình cảm thấy mình có thành tựu nè. Đó, mình cũng, gọi là, tiến bộ hơn, đúng hông? Ờ, chứ, kiểu, chơi vui vẻ thì ngày nào cũng chơi rồi, nhưng mà mình đặt, ờ, một cái mục tiêu cho nó có gì đó là mình phấn đấu nhỉ. Ờ, mình phát triển hơn, nâng cấp bản thân hơn. Ừm. À, mình khá là thích, ừm. À há. Ừm.
Ồ, vậy sao? Wow, thú vị ghê! Wow! Tuyệt vời quá. Ừm, thú vị ghê. Ồ, vậy sao? Ồ, thú vị ghê, cũng tự học luôn, wow, thú vị ghê, rất tuyệt vời đấy. <laughs> Ừm. Ồ, vậy sao? Vị ghê. Ừm, ừm, wow! Ồ, vậy sao? Thú vị ghê. Công nhận, đúng rồi, rất tuyệt vời. Wow, thú vị ghê. Như mình thấy nhá, bộ môn bơi đúng rồi, rất là tốt đấy. Tốt cho thể thể chất con người. Tức là cũng giúp mình cao lớn hơn nè, dẻo dai hơn, rồi là cái hệ hô hấp nó cũng tốt hơn, đúng không?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Ừm, đúng rồi. Nói chung là nó khỏe hết người, đúng hông? Nó không bộ phận riêng lẻ nào cả, đúng hông? Ừm, mình đồng ý luôn. Ừm, đó, đó. Với lại mình thấy là cái việc mà mình có mục tiêu trong cái, ừm, sở thích đó của mình á, thì mình thấy là mình phát triển nhiều lắm. Mình vui vẻ nè, mình có động lực mình làm việc để mình thực hiện cái ước mơ đó của mình. Đó, kiểu, cuộc sống nó có ý nghĩa hơn á bạn.
Đấy, ồ wow, rất là thú vị. À, thú vị ghê. Ừm. Ồ! Ừm, vậy sao? Wow, thú vị ghê. Ồ, tuyệt vời quá. Wow, thú vị ghê.

Xin chào bạn, rất vui được trò chuyện với bạn, <chuckles> ngày mới vui vẻ nhá.
A lô, ừm, mình ch ô kê, mình chào bạn nha, mình cũng rất là vui nè, ờ, thì hông biết là hôm nay bên bạn như thế nào rồi?
Thú vị ghê. Thì thời tiết khá là dễ chịu, mát mẻ, công việc, cuộc sống cũng như mọi thứ rất là suôn sẻ, còn bạn thì sao?
Ừ hứm. Ưm, vậy hả? Ừm, ô kê, ừm, bên mình thì cũng kha khá giống bạn đó, rồi cũng làm tự do mà nên là cũng thoải mái ấy, ờ, ừm, ưm, sao, sao? Thật hả?
Ồ, vậy sao? Wow, thú vị ghê. Nói chung thì mình thấy rằng là, ừm, 1 ngày của mình rất là có ý nghĩa khi mà chiều đến tan làm xong được đi chơi những cái bộ môn thể thao mà mình ưa thích ấy. <chuckles> Đ rất là rất là vui.
Ừm, ừm, ưm, vậy hả? Ừm. Wow! Ừm, nghe cũng tuyệt vời đấy chứ, ờ, hông biết là bạn, ờ, thích môn thể thao nào ha?
Ồ, thì mình đó chính là cầu lông và bóng đá. Đó, nói chung hai bộ môn đó <chuckles> rất là thú vị và tuyệt vời. Ừm, còn bạn thì sao? Bạn có cái bộ môn thể thao nào mà mình yêu thích không?
Ừ hứ. À, rồi môn gì? À, cũng nhiều hén, ờ, wow, Ừm, ừm, ừm, ừm, thi dựa ờm Ừ hứ, có chứ, trời ơi, mình cũng chơi thể thao nhiều lắm, cầu lông nè, ờ, bơi lội nè, lặn nè, ờ, rồi đ đôi lúc mà hông ai chơi với mình thì mình tự đạp xe, ờ, chạy bộ công viên thôi, ừm, cái kiểu như vậy. Ừm, ừm, đúng rồi. <chuckles> Chính xác, chính xác, ừm, ừm, ừm, còn bạn thì sao? Ờ, bạn thích, ơ, bóng đá hơn hay là thích cầu lông hơn?
Ồ, wow, thú vị ghê. Tuyệt vời quá. Wow, vậy sao? A ha. Thú vị ghê. Ô, wow, rất nhiều cái bộ môn thể thao mà bạn vừa kể ra chứ, đúng không? Rất là thú vị đấy. Ồ, thực ra thì mình ưu tiên bóng đá hơn, thế nhưng mà những năm trở lại đây thì do cái khối lượng công việc cũng như là mình cảm thấy là mình cũng có tuổi rồi ấy thì bóng đá nó hơi quá sức, nguy hiểm quá, lựa chọn sang cầu lông. Đúng rồi. <chuckles> Cũng là mình cũng mới bắt đầu chơi cầu lông xem nào, để mà nói thì bắt đầu chơi bộ môn cầu lông và bóng đá cách đây cũng phải tính bằng, ừm, hơn chục năm rồi.
Ừ hứ. À, vậy hả? Ừm, sao, sao? Ừm, ừm, ừm, ừm. Sao, sao? À. <chuckles> À, hiểu, hiểu, hiểu, kiểu, nó tương tác trực tiếp quá, đúng hông? Ờ, chạy nhiều nữa. <laughs> Ờ, hơi đuối, ừm hứm. Ừ hứ. Sao, sao? Ờ. Ừm, vậy hả? Ừm. Chắc cũng lâu ha, ừm, rồi ô kê, bạn duy trì cũng lâu á chứ, ờ, đến hiện tại vẫn còn chơi mà, đúng hông? Ừm, ừm, ừm. À há, sao vậy? Sao, sao, sao? Ừm. Ờ, đúng rồi, chính xác, ừm, đồng đội này kia. Ờ, ưm, đúng rồi.
Lâu rồi đó. Ồ, đúng rồi. <chuckles> Rồi, mấy một cái lý do mà mình lựa chọn hai cái bộ môn đó là bởi vì thứ nhất là bóng đá thì là môn thể thao vua mà, rất dễ chơi và rất nhiều người hưởng ứng. Cầu lông thì cũng khá là hay khi mà cũng có rất nhiều kỹ thuật trong đấy.

Đúng rồi, trời ơi, căng não lắm chứ giỡn đâu.
Căng thằng phết. Wow. Việc nè
Đúng rồi đó, có thể là kéo dài hàng giờ luôn mà. Ừm. Đó, đó, đó, đó. Đúng rồi.
Rồi. Chung là đấu trí thì cũng đấu trí hoặc là đấu sức, đúng không?
Ừm, chính xác. Thì hông biết là bạn có thích, a, những cái môn thể thao như là cưỡi ngựa bắn cung đồ hông?
Ồ, cưỡi ngựa bắn cung à? Mình nói chung là mình theo dõi thôi chứ cũng thích, nhưng mà thấy nguy hiểm quá, mọi người cưỡi ngựa rồi là kể cả đấu bò tót các thứ, những bộ môn đấy thì mình thấy nguy hiểm. Đúng rồi. Wow, rất là thú vị.
Ừm hứm. Ờ, vậy hả? À, vậy hả? Ồ, nguy hiểm thiệt. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, hơi nguy hiểm thiệt. Ừm. Ừm, ừm, đó, đó, đó. Thì nói chung là cũng có nhiều môn ha. Còn ví dụ về, ờ, biển thì sao? Bạn có thích dạng như lướt sóng mà chơi dù lượn đồ hông?
Rồi đó. Ồ, rồi lướt sóng, hoặc là bay dù lượn các thứ rất tuyệt vời đấy. Nói chung là mình cũng ước mơ được là bay trên bầu trời mà nếu như mà tham gia những bộ môn đấy thì mình từ trên cao mình nhìn xuống được bên dưới, đúng không? Dưới tầm mắt tuyệt vời làm
À, ờ, đó, đó, đó, đó, đó. Tuyệt vời ha. À ha. Ờ. Ừm. Ừm, vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, đúng rồi đó. Ừ, những bộ môn không m dành cho người sợ độ cao. <chuckles> Ừ, ừ, ừ, đó, đó, cũng vui hén. Ừ, nói chung là cũng muốn trải nghiệm thử 1 lần trong đời đó cho biết. Ừ. Đúng, đúng, đúng, đúng rồi. Ừm, ừm, ô kê. Ừm hứm.
<chuckles> Đúng rồi. Rất là thú vị. Ừm. Ờ, đúng rồi, biết đâu được trong tương lai, đúng không? Nói chung là cũng cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ bổ ích cho mình biết thêm về những cái bộ môn thể dục, thể thao rất là hữu ích. Biết đâu được trong tương lai chúng ta có cơ hội để thử, đúng không? Để trải nghiệm.
Ừm, ừm. Ô kê nè. Ừm. Chính xác, chính xác, ừ. Nói chung là cũng cảm ơn bạn ha, hôm nay là lắng nghe mình nè, cũng như là chia sẻ cho mình những kỷ niệm thể thao rất là vui nha. Ô kê, ừm, chúc bạn luôn vui vẻ nè. Ừm, kê, tạm biệt, tạm biệt!
Wow, tuyệt vời quá. Ừm, rất là thú vị. <chuckles> Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn có một ngày tuyệt vời với gia đình và người thân nhá. Xin chào bạn.